Как ты организуешь пространство в маленькой квартире?
Ну х первое, я хочу сказать, что я никогда не жила в больших, э, помещениях, в больших квартирах. Поэтому я хочу сказать, что для меня это натурально просто, э э э, жить в маленьком помещении.
Мгм. То есть у тебя прям опыт жи жизни в маленьких помещениях такой своеобразный, да?
Да, я бы сказала, что я даже всегда ищу, когда ищу где-то жить, э, не ищу никогда большое пространство. Мне легче в маленьком, ну, наверно, просто потому, что я из такого общества. У нас, знаете, маленькие квартиры были всё время. И у меня в семье было всегда- у меня 2 брата- м, приходилось всегда делить очень маленькие пространства и заполнять так, чтобы всё было функционально. Поэтому я бы сказала, что для меня функционально- это самое главное правило, по которому я, э, заполняю.
Мгм, очень интересно. Так. То есть м Маленькая продуманная квартира, в котором всё на своих местах и выполняет свои задания, да? Что-то такое.
Да, и главное для меня, что я нашла вот, э, такой подход, чтобы у каждой вещи было свое назначение и свое место. Они говорят, как с свой дом. Эй этому я научилась, когда я, э, в течение 3 последних дел, э, лет делала расхламление. Потому что у м у меня
Здорово. Мгм. Мгм. Ого, что-то что это такое? Расскажи.
Ну, это когда ты берешь, э, все свои вещи, в принципе, э, в течение какого-то времени- э, м мне заняло 3 года это полностью сделать- и ищешь, что тебе надо, э, что тебя радует. Э, разные подходы есть.
Так. Мгм. Сортируешь, да, как-то в голове или не в голове, а прям в квартире при придумываешь, используется оно или нет, что-то такое, да?
Да. Да. Очень, э, это очень трудоемкий, но очень-очень, э, в результате, важный процесс, ока оказывается, для меня и для всех людей, которых я знаю, которые это делали. И вот именно в маленькой квартире, я думаю, в маленьком помещении это очень важно- именно научиться этому.
Мгм.
И, э, как я сказала уже, мой подход- это функциональность. Э, каждой вещи свое место. А, и, э, я сохраняю, например, вещи и в э э, обставляю, эм, э, те вещи, которые для меня
Так.
самое главное, служат чем-то, служат, а, мне. Я могу с ними что-то делать. Ну, конечно, я оставляю красивые вещи.
Что что они делают? Мгм. Это самые важные, да, это как приоритеты ты расставляешь какие-то для вещей. Так. Рассказывай дальше.
Да, да, для меня. Мгм. Например, э, вот если, э, что-то для меня, какой-то шкаф, например, может быть, он мне даже дорог как-то, но я его, э, не сохраняю. Я, э, повыбрасывала очень много всяких таких вещей, которые, э, были, может быть, как-то, м, а, мне дороги даже, но я их, э, выбросила просто потому, что именно в маленьком помещении всё должно быть исп использовано.
Я понимаю, о чём ты. Да, это важно.
Да, и, эм, ам, например, давай возьмем комнату какую-то, э, для примера. Вот, нап
Ну, обычная, допустим, однокомнатная квартира в советском доме, да? Что-нибудь такое?
Мгм. Ну вот, а, скажем так. Допустим, давай начнем со спальни. Э, гардероб очень часто у людей. Как бы что в гардеробе? Э, я оставляю только те вещи, которые я ношу. И я именно сделала так, что все мои вещи- они мне подходят. То есть я не не думаю что-то там. Э, я не подхожу к гардеробу и не начинаю что-то выбирать и думать. Любые, можно сказать, рубашку, штаны я взяла, например, или юбку там и блузку. Лю к любой юбке у меня подойдут все блузки.
Мгм. Так. Ничего себе! Мгм. А, то есть ты даже так. Ты ты как будто на 2 уровня вниз погружаешься, то есть тебе надо, чтоб ты эту вещь носила, и ещё чтобы она сочеталась, э, с другими вещами? <grunts> Ой.
Мгм. Совсем, да. Например
Ты как Шерлок. У Шерлока были, э, в в голове такие картины, как он передвигается среди идей, а ты так сделала же среди вещей. Очень круто.
Слу слушай Очень классно, мне понравилось это это вот сейчас сравнение. Скорее всего, я такой Шерлок во всём. Еще очень важно- э, вот перейдем, ну, к спальне, да, там. И в спальне, я бы сказала, кровать, э э, тумбочка, и у меня, э, висит несколько картин, у меня больше ничего нету. И я ничего. Вообще. Минимализм. И, э, даже я, например, это лично мое предпочтение, никаких украшений особенно. Мне, считаю, в спальне должно быть всё очень просто.
Мгм. То есть минимализм такой. Ну ты же девушка, как так?
Ну, я не знаю. <chuckles>
Минимализм победил т в тебе женское начало.
Боже мой, это очень удобно! Это самое лучшее, что я сделала в своей жизни. Во-первых, я у а, у меньше времени на уборку, а, это всё. Потом у меня не захламлен, а, мозг не захламлён этим всём. Я никогда об этом не думаю. Я уже вообще не думаю последний год о уборке. Для меня это вообще не проблема. Ну для какой, э, как ты сказал, девушки или женщины такое бывает? Я себя от этого просто избавила.
Мгм. Да.
Э, давай вот
Ты молодец! Ты большая молодец! Круто!
Еще кухня, большая вот штучка. Потому что все, вот, например, э, женщины и и они в очень часто они хранят все кастрюли, даже они, там, сгорели или что. Я тоже так сделала.
Мгм. Да, частая частая странная история. Вроде бы кастрюлю не использовали уже 3 года, но она почему-то нужна, и ее нельзя никуда деть.
Да. У меня такого нет. Я оставила определённое количество, ка а, кастрюль, определённое количество, э, всего. И это тоже, как и в в, э, у меня, м, а, в моей, м, спальне, у служит мне очень хорошую службу. Честно так скажу.
Мгм. Ты вот рассказываешь, и я прям представляю приятную квартиру, хотя ты даже не описала ни обои, ни мебель. Но сразу как-то вот, как будто, там есть воздух, и там хочется находиться. Круто.
Мгм. Вот именно так. Вот именно я к этому всегда стремилась, я даже сама не знала. Вот пространство для меня- это самое главное. Это тяжело очень в маленькой квартире достичь. Но если ты имеешь только какие-то определенные вещи, которыми ты пользуешься, и которые в результате какой-то селекции и отбора ты в как бы нашел и оставил. И, в итоге, ты приходишь в такое, м, <tsk> состояние, когда тебе достаточно. И ничего н даже нового покупать, ну, как бы не хочется, обновлять ничего не хочется.
Мгм. Такой бытовой баланс, да? Ты прям чувствуешь, что тебе здесь хорошо.
Да. Да, вот это, не знаю, как. Для меня это лично самый, э, э, лучший способ <chuckles> существовать, скажем так. И, например, у меня нет, скажем та у меня есть диван, но у меня нет кресел, потому что я вот нахожу кресло, что это лишнее всегда. Кресло вообще, или какой-то стул, или какой-то си
Мгм. Кресло под запретом, так.
Потому что, ну, известно же, э, что у каждого есть кресло, в на которое складывается одежда. Ты знаешь же о таком кресле. <chuckles>
<chuckles> Да, конечно, знаю, стоит тут недалеко. <sniffs>
Слушай, у маня даже у меня есть сын, у него даже такого кресла нет. Я научила своего сына выкидывать всё <chuckles> и расхламлять. Это самый лучший навык, я тебе могу сказать то <laughs>
Какой прекрасный у кого-то будет муж. Он даже не использует стул для того, чтоб создать беспорядок. Супер!
У не нету стула, нету. Ну, у него есть, эм, э, угол, в который он, э, сбрасывает одежду, ну, грязную. Э, я пыталась там чё-то поставить, какой-то, э, ну, не знаю, э, какую-то корзину для д грязного белья. Ну, для него это не работает. Но я решила уже: ладно как бы это 1 угол и и всё. Ну, сыну я своему разрешаю расставить в его комнате всё так, как он хочет. Он любит всякие он любит такие всякие маленькие штучки. Ну, как бы если он любит, и мне как бы всё равно. Э, он
Мгм. Мгм. Это это отлично. Вы вы это обсудили и как-то пришли к чему-то общему, да? То есть он не нарушает твой минимализм, но у него есть свой отдел, где он ус слегка по своим правилам, э, двигается, да?
М. Н-да, ну я б сказала так. Ну вот он предпочитает, он всё-таки тяготит. Потому что вот, например, мой мой муж- он э, э, Плюшкин. Собирает всё. Вот эта проблема как бы у нас была, с этого, м, началось.
Здорово здорово. Ага. И как ты с этим справляешься и живешь? Э, получается, у вас какая-то борьба, да, происходит время от времени?
Ой. <exhales> М, борьба. У нас была борьба. Она закончилась, потому что, э, когда он увидел, к шт как это удобно и как это просто функционально- иметь меньше вещей. Я не могу сказать
Без информационного шума, да, вот этого? Оберточки, статуэточки, вот это вот всё, да? Когда его нет.
Да. Мгм. Да, вот я Да, я б не сказала, что он вообще не хочет, но он, э, уже подстроился как бы под это. Он чаще всё выбрасывает и хочет тоже пространства такого.
Мгм. А он тебе не говорил, что: "Давай заведем гараж, я буду туда складывать штуки, которые мне жалко выкинуть"?
<exhales> Ой. Ну, гараж, конечно, мы обсуждали. Но я считаю, что это не выход. Как бы с вещами нужно иметь дело в с в своей жизни. Если у тебя что-то есть, с этим нужно думать, что ты хочешь с этим делать. Просто так что-то складывать? Нет я как бы, э, с этим не согласна. Это не мой подход вообще.
Мгм. Конечно конечно, да. Это даже странно, то есть у людей есть какое-то желание накопительством заниматься, но мы не задумываемся, зачем оно нам. То есть вот мне это надо, мне это надо- и никогда нет вопроса: зачем? И потом у тебя очень много вещей, которые непонятно, зачем тебе, но оторвать их от души и выкинуть ты не можешь, да? Странный процесс.
Мгм. Мгм. Мгм. Ну вот е Да, это очень много есть всяких разных теорий по этому поводу. И нужно сначала определить, кто ты в душе, почему ты, э, сохраняешь вещи какие-то или обставляешь себя в в квартире всякой ненужной штукой, понимаешь?
А. То есть ты даже как, а, п я не знаю, получается, ты какой-то бытовой психолог вещей, да? То есть ты прям этот момент изучала, да?
Да. Я изучала. Я нашла, что я- функциональный человек, что мне нужно именно с этой стороны подходить. Но есть люди, которые, э, эмоционально привязаны, например. Вот мой муж- он эмоционально привязан. И с этим тяжелее бороться, конечно, потому что каждая вещь напоминает что-то.
Мгм, мгм. Да, это тяжело.
Ну, есть и подходы и к этому. Можно, допустим, они говорят: фотографируй всё и оставляй как бы в этом, таком формате цифровом себе память. Тоже можно. Например, шкаф он не хотел выкидывать, у и мы его сфотографировали, и так оставили, э, в таком формате в нашей памяти. <chuckles>
Так. <chuckles> А объясни конкретнее. То есть у вас, э, вы создали воспоминания, да, с этим шкафом? И то есть муж может к нему вернуться, да? Но шкаф уже, э, у него есть какой-то другой, наверно, владелец, да, и шкафа в этой жизни вашей больше нет. Интересно интересно.
Да. Мгм. М-да. Да. Мы мы его у ушли ушли. Шкаф <chuckles> шкаф— это отдельная история. Он такой, знаешь, как вот в Советском Союзе шкаф, который так открывается, ну, вот у нас такие были шкафы. М, я забыла, как у нас ска шкаф-книга. Вот, он так назывался, по крайней мере, у нас. И там всё там складывали. И вот, э, именно мой муж его купил, потому что ему напоминает это так о детстве. Но я ему говорю, что уже такие, э, так уже не хранят вещи. И этот громоздкий шкаф, он у нас висел в э Да. И как бы, ну, и мы, всё-таки, мы договорились, что, особенно для нашей маленькой квартиры, маленькой, ну, достаточно маленькой, это как бы не работает. И как бы мы с ним распрощались. Ну, было нелегко, конечно, <chuckles> я бы так сказала.
<laughs> Супер. Мгм. Интересное название, так. Ну да, пора меняться. Мгм. Мне нравится, что в твоем рассказе ты всегда можешь договориться со своими людьми близкими, и это, как будто, вот тоже ключ к расхламлению. И это супер.
М. Мгм. Еще нужно очень, эм, дать время людям адаптироваться, вот я бы сказала так. Особенно те, которые не принимают, или по-другому. <chuckles>
Мгм. М местами местами ты меня пугаешь. Я думал, что ты- Шерлок, но, по-моему, ты- злодей из каких-то этих фильмов. У тебя прям планы: "Так, мне не нравится, что у сына есть вот такая вот штучка. Так, сейчас я ему, это, закину зерно в голову, а потом поработаем с этим". Круто круто.
<chuckles> <laughs> М. <laughs> М м. Ну, я л предпочитаю, э, быть Шерлоком, честно скажу. <laughs>
Не, я понимаю, что ты на белой стороне, ты на стороне порядка, минимализма, но местами есть такие. Ну, хотя каждый, наверно, настоящий герой какой-то истории чуть-чуть злодей. Разреши себе это!
Да. Да. <chuckles> Э. <chuckles> Ладно, разрешу. Были ситуации, <chuckles> скажем так. <chuckles> Точно.
Ага ага.
Ну, в общем, такая у меня минималистическая квартира. Только то, что надо.
Слушай, мы, думаю, п хорошо обсудили эту тему, но мне интересно: можешь, допустим, в быстренько, в 3 пунктах, как расхламиться какому-нибудь человеку, который, ну, уже прям страдает?
Мгм. 1 - дай себе время. 2 - оп определи, какой ты человек. Эмоционально ты привязан или ты, а, боишься, что что-то ты можешь использовать, когда тебе надо, но н у тебя не будет. Э, определи свой тип. В в интернете можно найти, там есть разные типы. И, э, 3
Мгм. Мгм мгм. Да, это важно, да.
э, и надо, э, слоями: 1 месяц- 1 слой, потом другой слой, и вот так, пока сло нь слои слои, пока ты не дойдешь именно до того, м, э, количества, которое тебе вот именно надо в этой жизни. И всё. Всё просто. <chuckles>
Спасибо. Это была очень интересная история, я прям кайфанул и мне понравилось. Жду от тебя других историй в будущем, пока!
М. Э, спасибо. Пока.